ก็คือแบบว่าเหมือนได้ใช้เวลาอยู่กับลูก ๆ ซึ่งวันปกติเราจะไม่ได้เจอกันไง อืม อะไรแบบนี้
อืม เพราะว่าต่างคนต่างก็ทำงาน แล้วก็ยุ่ง แต่ว่าพอแจ้วันหยุด แจ้อยู่กับพ่อแม่เนาะ มัน ก็เหมือน เติมเต็มหัวใจ
ใช่ค่ะ มันเป็นการชาร์จพลัง พัก เออ พักของเราด้วย เพราะว่าพักจากงานเนาะ อืม แล้วก็ได้มาอยู่กับพ่อแม่ ก็แบบ เออ มันเป็นการพักใจอย่างหนึ่งอะค่ะ คือใจเราไม่ต้องคิดอะไรเลย คิดแค่ว่า เออ เอ๊ย ฉันมีความสุขจังเลย ฉันอยู่กับพ่อแม่ เดี๋ยวฉันพาพ่อแม่ไปกินเคาะ แบบกินของอร่อย ๆ ดีกว่า อะไรเงี้ยค่ะ อืม
อือ ค่ะ อือ อืม ค่ะ แล้วอย่างเงี้ย ระหว่างอยู่คนเดียวในวันหยุด กับพาพ่อแม่ไปกินของอร่อย ๆ ในวันหยุดอะ แจ้ชอบ ชอบแบบไหนมากกว่ากันน่ะคะ?
ค่ะ ถ้าถามแบบพ่อแม่เลยเนาะ ก็ต้องเลือกพ่อแม่อะค่ะ เพราะเอาจริง ๆ เป็นคนที่แบบว่า เอ่อ ใส่ใจในคุณพ่อคุณแม่มาก ๆ เพราะว่าท่านก็แก่แล้ว มี เวลาเหลือที่จะอยู่กับเราเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้ว อืม เราก็พยายามตักตวงความสุขตรงเนี้ยค่ะให้มากที่สุด อืม เราไม่อยากมานั่งเสียใจทีหลัง อะไรเงี้ย อืม เพราะฉะนั้นน่ะ เออ เรา ใช่ ก็จะพยายามหาแบบว่าข้อมูลว่าเราควรจะไปที่ไหน อะไรอย่างเงี้ย หรือว่า อา ใช่
ค่ะ อืม เข้าใจแล้วค่ะ อืม เราก็ อืม กัน ค่ะ เออ ต้องหาสถานที่อะเนาะไว้แบบว่าไปเที่ยวกับพวกเขา ให้ความสำคัญกับพวกเขามากที่สุด ในตอนที่เขายังอยู่อะเนาะแจ้
อืม